Ya, eee, biraz da denge önemli galiba, ne böyle çok uzak olacaksın, aşırı bir soğuk mesafeli, ne de çok iç içe, eee, e mesela ben kayınvalideme anne diyorum ama o kadar zorlandım ki, eee, çok çok zor geldi. Çünkü o benim annem değil, ben de onun evladı değilim, yani, ne o bana o kadar emek verdi ne ben yıllar içinde onu tanıdım. Hani, diyorum ya böyle çok iç içe de olmadan biraz denge hâlinde, mesela, küçük jestleri çok seviyorlar arada bir aradıklarında özel günlerde mesela, emm, şeyi sever bizimkiler, böyle Kandillerde falan arıyorum, çok mutlu oluyorlar. Eee, ıb hani, dengeyi bulursak daha güzel gidiyor diye düşünüyorum.
Hımm. Hımm. Evet. Hımm. Evet, anlıyorum. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Evet, buradan kulağa aslında çok, ııı, bilge bir, ııı, davranış ve düşünce şekli gibi geldi. Hani, eee, çünkü, eee, kimsenin kalbini kırmadan ama böyle, eee, bir dengeyi de kurarak, ııı, evet, dediğin gibi, gerçekten annen değil aslında ve burada anne demek bile, eee, söylediği kelimelerde anlam arayan biri için kolay olmamalı. Peki. Peki burada şimdi ben merak ettim. Eee, böyle hani çok, ııı, stratejik ve bilinçli bir şekilde yönetiyorsun gibi geldi ama hiç böyle bir tartışma yaşandığı ya da tartışma olmasa bile belki, iii, çok büyük görüş farklılıkları denebilir. Öyle bir durum yaşadın mı? Ve nasıl başa çıktın onu merak ettim. Oldu. Lütfen.
Teşekkür ederim. Değil mi? Ha ha. Evet. Zor geliyor. <chuckles> Ha ha, evet. A. <chuckles> Ha ha. Oldu. Oldu, oldu, anlatayım ama anlatmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Benim bu noktaya gelmem ben yaklaşık 20 yıllık evliyim böyle bir anda olmadı. Zaman içinde artık, hah, evet, başlarda benim de, eee, bir 1.'si çok genç evlendim ve de ec e bir açıdan da olgunluk bende tam oturmamış sanırım, zamanla kalplerini kırdığım da olmuştur. Yani, şu anki dengeye biraz zamanla oturdu.
Hımm, deneyim konuşuyor. Peki. Tamam. Hı hı.